فعلًا بجد، يعني بجد أنت لمّا بتقول كده وأنا بافكّر كده وأنت بتتكلّم و وباتخيّل إن أنا باعمل كل اللي أنت بتقوله، م قد إيه أنا مرتاحة للي أنت بتقوله، وقد إيه حاسّة إن هو فعلًا هيفرق معايّا، وه وهيريحني وهالاقي فلوس فعلًا إن أنا أجيب الحاجة اللي أنا عايزاها، من غير بقى ما أحس إن أنا تحت ضغط، وإن أنا لازم أجيب الحاجات الأساسية أهَم، وإن اللبس دوّة وأخليه بقى كده يفضل مركِّز عنيّا عليه فترة لغاية لمّا أنساه، وأحس بقى ب بضِيق بقى إن ما جِبتش الحاجة اللي نفسي فيها. أنا بالطريقة ديّة هاجيب الحاجات الأساسية، وهاجيب الحاجة اللي أنا نفسي فيها، وهاجيب هدايا، وأنا مرتاحة وعلى الأقل هابقى عارفة فعلًا زي ما أنت بتقول أنا باصرف قد إيه، لأنّي أنا عمري ما فكرت أنا باصرف قد إيه. فأول ال جوازي في الأوّل كنت باحسبها بالورقة والقلم وكل حاجة كنّا بنشتريها كنت باكتبها، بس عارف كأنّي ملّيت، ففكرة إن أنا بقى أقعد وأحدد كل حاجة، خلاص هاعرف كل حاجة، وهاعرف أنا إيه اللي بتبقي بالنسبة لي، و وقد إيه ممكن إن أنا أصرف، وهابقى مبسوطة كمان إن أنا موفَرّة بصراحة، وممكن أجيب حاجة زيادة كمان فوق اللي أنا آآ ممكن حبّيت إن أنا أجيبه. بجد أنا مبسوطة جدًا آه. كمان آه والله، ده أساسًا أنا نسيت التحويش، من كتر الضغط اللي الواحد على دماغه، فكرة كمان حلوة التحويش دي برضه، جايز فعلًا الت التنظيم مهم، أنا عارفة ومدركة إن التنظيم مهم بس أنا ما ما باعملوش، ما أعرفش انشغال، والّا إهمال، والّا إيه؟ فأنا هاجرّب أعمل كل اللي أنت قُلته. آه هاجرب بجد، يعني أنت حمستني حمستني فعلًا. آه، صح كلامك مضبوط بجد أنا مبسوطة جدًا، جدًا لمّا اتكلمنا مع بعض وفتَحت لي حاجات كتيرة في دماغي ما كانش موجودة، مع إن هي ممكن تكون موجودة، بس أنا كنت مستصعبة الطريقة، أنت لقيت لقيت لي طريقة سهلة بالنسبة لي، وأنا تقبلتها، وحسّيتها إنّها كويّسة وهتبسطني، وهتبسط الولاد، فهاجربها فعلًا وأنا في قِمة الاستمتاع والتشويق، وهاشوفها و وكمان يعني آآ مبسوطة بجد لنصايحك ت الجميلة دي، وباشكرك كتير على كل حاجة.
بالضبط. آه في الآخر الفلوس راحت فين؟ إمم. بالضبط، وكمان ممكن تحوّشي. ممكن تلاقي مبلغ حوشتيه في الأخر. آه. <chuckles> بالضبط. يعني واحدة، واحدة كده هتتعوّدي إن شاء الله واحدة، واحدة وبال يعني من من مرّة في مرّة بالضبط بالضبط. أنا أكتر.